ああ、そうすると、具体的には何時から何時くらいまであの、働いてます？その休憩も含めてっていうところで言うと。
休憩も含めてってなるとほんとに、ま、朝から夜のなんでしょうね、午後7時とかですかね。でも場合によっては午後10時までやったりしますね。
はあ、じゃ結構
<chuckles> いや、でも、というのは、その、ま、あの、休憩を間にいっぱい混ぜ込んでるからなんですよ。
ああ、なるほどね。
はい。なのでちょっと別にそんな
あ、確かにポモドーロ法っていうね、ワードが出てきましたけど、ポモドーロ法はね、確かに、25分と5分とかでしたっけ？
はい。 はい、で、長い休憩の他にもちょっと何て言うんでしょう、「いやもう、これ以上は無理だわ」って思った時はもうほんとに長めの休憩を取ったり、うん、ポモドーロ法で勧められてる以上長い休憩取ったりするので、別にそんな、一日中働いてるとかっていう感じではない。一日中とかもあの、はい、って感じではないです。
ああ、なるほど。じゃあ、まあ、適度に休憩は入れつつ、ま、結構夜まで働いてるっていうことなんですね。
はい。 まあ、そうですね。ほんとに疲れてる時はさすがに午後じゅう10時までってのはやんないんですけど、ま、あの、なんていうかそういうそういう日もあるって感じですかね。
うーん。 ああ、でも、ま、今の話を聞いてると、ちゃんと何ていうか、ね、仕事と休憩のバランスっていうのはあの、取れてるのかなっていうね、あの印象ですよね。うん。
まあ、でも何て言うんでしょう、ま、すごいあのちょっと、お多く働いているみたいな聞こえ方したと思うんですけども、ほんとにほんとに休憩の時間が長いというか、あの1日せいぜい5時間とかしか働けてないのかな、ちょっと、ま、集中力がいるで、はい。
はい。 うん。 あ、実働時間としてはということですね。え、でも、まあ、そうですよね。あのまだ、うつ病からね、明けてっていうところですもんね。
はい、なので はい、なので、ま、そういう、ま、どんどんちょっと、ま、ま、何でしょうね、正社員並みっていうとあれですけど、ちょっと、ま、ゆ8時間とか働けるようになりたいなっていうのはちょっとこう、感じてることがあるんですね。
ああ。ま、でもね、そこはあれですね、徐々に、徐々にっていうところですよね。またこれでね、ぶり返しちゃったら元も子もないですもんね。
いや、はい、ほんとにはい。 いや、そうですね、ほんとに。ちょっともうほんとに、だいぶ回復してきたとは徐々に回復してきたとはいえ、ちょっとまあ結構5時間とかで結構止まってるのかなって感じはちょっと最近感じますね。
うーん。 いや、でもね、1日5時間働いてれば、ね、その、ま、贅沢はできないかもしれないですけどね、その質素に暮らしていく分にはね、それで結構何とかなっちゃいますもんね。